E aku mau tanya dong, apa sih tips sederhana, biar kita itu lebih peka nih, sama insting diri sendiri?
Eee, kalau dari aku ya, Kak, gimana caranya kita lebih peka sama insting insting diri sendiri, Kak. Misal nih kita ditentukan satu pilihan nih, Kak. Misalnya, pilihan A sama B. Ketika kita milih pilihan B nih, Kak, padahal ki insting kita tuh mengatakan, eee, pilihan yang benar adalah A, ikuti Kak. <chuckles> Ikuti, menurut aku Kak. Sesederhana itu, Kak. Aku pernah sempat beberapa kali kejadian kayak gitu, Kak. <chuckles>
Oke. Heeh. Oke wah, sesederhana itu ya? <chuckles> Oke. Boleh nggak diceritain tuh, kejadiannya spesifik seperti apa? Di kondisi apa, gitu?
Oke, boleh banget, Kak. Tapi ini nih sebenarnya simpel sih, Kak, kejadiannya. Jadi aku waktu itu aku kayak lagi mau kerja. Kan aku kerja itu, pakai transportasi umum kan Kak, aku bekerja. Terus kayak pada saat itu tuh aku, eee, naiknya naik TJ, Kak. Transportasi umumnya, Kak, Transjakarta kan. Terus kayak, ya udah nih ini sebenarnya pas balik ya, Kak. Pas balik itu, kan aku tuh naiknya di dari daerah, apa namanya, CSW atau ASEAN gitu ya Kak, kalau misalnya Kakak tau, Kak, di dekat Senayan gitu. Ada yang namanya, eee, halte ASEAN-nya. Gitu, Kak. Jadi kan kalau mau aku kan balik kan da ke daerah Ciledug ya, Kak, Tangerang kan. Jadi kalau dari situ tuh, ada 3 pilihan, eee, koridor, Kak, jadi ada 13, tigabela eh, 13E, 13B, sama 13 biasa gitu, Kak. Nah, gitu kan, 3 koridor.
Oke. Oke. Iya iya. Heeh. Oke. Heeh. Oke, 3 koridor ya. Ini maksudnya, kamu pertama kali akan lewat situ atau gimana nih maksudnya?
Enggak enggak, udah biasa, Kak, udah biasa. Cuman, ini cuman pilihannya kita mau balik cepat apa kita mau pulang lama gitu loh, Kak, sebenarnya. <chuckles> Jadi waktu itu nah, karena di eee eee, yang koridor 13E ini, dia tuh ada yang ekspres, Kak. Jadi pembedanya adalah yang yang 13E ini ada yang ekspres. Jadi ekspres tuh dia cuman eee, dia nggak ngelewatin seluruh hal dia nggak stop seluruh halte, Kak. Jadi dia ada stop di halte tertentu doang, halte jadi kan di sana tuh ada eee, kan kalau di daerah situ tuh ada jalan layang, Kak, kita nggak ngelewat macet-macetan yang di jalan bawah, Kak, kalau daerah situ tuh. Eee, iya, dari CSW itu sampai Ciledug rumah aku itu, eee, apa, di Tangerang itu, dia benar-benar nggak ngelewatin sampai, apa namanya pokoknya sampai perbatasan, dia tuh ngelewatin jalan layang doang, Kak, nanti sep setelah mau perbatasan, baru turun ada ikut jalan biasa, itu pun macetnya bentar kan. Ya udah nih, waktu itu aku lagi balik kerja kan, Kak, sekitar jam 7.00-an deh kalo nggak salah aku balik kerja. Jadi eee, oh, iya bena bentar du ada perbedaan lagi, Kak, kalau 13B dia stop di seluruh halte, 13 juga stop di seluruh halte, Kak. Jadi, kecuali 13E doang nih ada spesial dia ada ekspresnya, Kak, gitu. Ya udah nih kan aku eee, apa tuh?
Oh, dah biasa. Oh, oke, oke. Heeh. Oh, oke. Iya iya. Heeh. Oh, oke. Oke oke oke. Jadi Jadi kamu pilih yang ekspres nih, jatuhnya?
Nah, Kakak bisa ya basa pikiran aku ya, Kak? <chuckles>
<chuckles> Karena kan aku ngedengernya, kayaknya ekspres yang lebih cepat deh. Jadi aku hanya, eee, apa namanya iya, kamu pilih ekspres. Terus terus?
Sebenarnya iya, Kak. Sebenarnya iya. Yang ekspres kan cepat harusnya kan. Ya udah aku udah, "Oke deh, pilih ekspres deh." Aku udah udah ngantri, Kak, di ekspres, Kak, sepi, Kak. Tapi insting aku tuh ngomong, kayak tau kan, Kak, ketika insting tuh ngomong kayak ada sense sendiri di otak kita sama, perasaan kita kan. Kayak insting aku tuh ngomong gini, Kak, "Lu mending yang, eee, 13 aja deh, soalnya 13 meskipun dia stop terus, tapi dia bentar lagi tuh datang, sedangkan yang 13E ini udah nggak ada lagi nih ekspresnya, habis itu datangnya paling 10 atau 15 menit lagi," gitu, Kak. Pokoknya kalau dideskripsiin gitu, Kak kalau dideskripsiin gitu, Kak. Ya udah aku yang se dengan dengan sombongnya, Kak, aku tidak mengikuti insting aku itu. Kayak, "Ah, enggak ah, ini pasti bentar lagi datenglah." Kayak aku mikir kayak, "Nggak papa dia dateng lama, yang penting kan dia ekspres," gitu Kak, aku mikirnya.
Oke. Heeh. Oh, oke. Ya ya ya. Heeh. <chuckles> Oke, jadi kamu melawan insting kamu, pada saat itu.
Melawan, Kak. Aku melawan banget insting aku pada saat itu, Kak. Udah tuh jadi kayak, ya udah, pokoknya tetap Kak, insting aku tuh tetap nyuruh pindah ke 13, Kak. Ke "Mending lu pindah ke tiga belas deh, kalo misalnya lu mau balik cepet, 13 aja," kayak gitu loh, Kak. Soalnya yang tiga belas E ini pokoknya dijelasi kalau diekspresiin, dideskripsiin itu gitu, Kak. Kayak yang 13E ini enggak ada yang ekspres dan bakal lama datangnya gitu Kak, intinya, Kak. Kalau diceritain, Kak. Tetap, Kak. Aku dengan sombongnya, tetap. Ya udah habis itu, benar dong, Kak, 13 dateng, Kak, 13 tuh ada 3 bis dia dateng terus, Kak. Tiga belas E, 1/2 jam, Kak, dia nggak nggak dateng-dateng, Kak, 1/2 jam, Kak. Aku dari situ langsung mikir kayak, "Aduh harusnya gue ikutin nih dari awal tadi, kalau insting gue udah ngomong gitu," gitu loh, Kak. Jadi makanya, Kak. <chuckles>
Oke. Heeh heeh. Oke oke. Oke. Heeh. Waduh. Ya ampun. Ya, jadi akhirnya kamu tetap nunggu tuh, be eee, sampainya akhirnya masuk ke 13E itu tadi?
Nunggu, Kak, tetap. Karena emang setelah 30 menit baru ada dia, Kak.
Oh, ya ampun. <chuckles> Jadi, yang kamu awalnya pengen pulang cepat, malah jadi terlambat. <chuckles>
Gitu. Jadi lama! Benar, Kak, benar. Makanya kayak aku tuh makanya ketika Kakak nanya tips sederhana, gimana? Ikutin aja, Kak, ketika udah ada insting kuat banget nih, ngomongin antara pilihan, misalnya A dan tab en apa, antara A sama B, Kakak milih B tapi insting A, ya udah ikutin aja yang A, Kak. Kayak gitu, Kak. Dibanding Kakak nyesel nanti, Kak. <laughs>
Eee Heeh. Oke oke. <chuckles> Tapi kan begini, insting itu kan, eee, membuat orang kadang-kadang ragu. Kan seperti kamu yang alami sendiri, gitu ya. Eee, kamu instingnya udah mengatakan, "Pilih yang ini deh." Tapi kan kamu ragu gitu kan? Eee, ke sehingga kamu tetap, eee, ingin memilih yang 13E itu tadi, gitu. Nah, eee, kalau memang teorinya gampang ya, ketika insting itu keluar, pilih aja deh instingnya. Namun kan beberapa kondisi, membuat orang itu tidak yakin dengan instingnya itu sendiri, seperti yang kamu alami, begitu ya. Itu kamu ada dan ada nggak sih? Cara kamu, eee, yang untuk menghilangkan keraguan itu tadi?
Betul. <chuckles> <chuckles> Oke, mut kalau untuk meling menghilangkan keraguan tadi sebenarnya aku juga masih belajar ya, Kak. Tapi kalau dari saran aku, kayak tadi aja, Kak, apa namanya, kayak ketika kita udah misalnya nih, insting kita tuh benar-benar yang benar-benar ribut banget nih, Kak, berisik banget di pikiran kita, Kak. Berarti itu udah benar nih insting kita tuh harus ik kita ikutin, Kak. Karena ketika misal kalau di aku ya, Kak, kalau sepengalaman aku kalau misalnya insting kita itu cuman kayak, ributnya bentar doang, kayak gitu loh, Kak. Kayak ada kayak aku tuh bisa ngerasain, Kak. "Kayaknya ini nggak terlalu worth it nih, nggak terlalu baik nih, kalau misalnya diikutin," kayak gitu, Kak. Berarti ini, "Oh, berarti okelah masih fifty-fifty," ya udah aku ikutin aja, eee, apa yang udah aku pilih. Tapi kalau mes misalnya kayak dia benar-benar yang berisik banget di otak kita, Kak. Kayak, eee, tau nggak sih, Kak? Kalau misalnya kita tuh ada insting yang benar-benar, dia tuh berisik banget di otak kita, Kak. Kayak benar-benar berlari-lari di otak, di isi pikiran kita gitu loh, Kak.
Oke. Heeh. Oke. Kepikiran terus, gitu ya?
Iya kayak gitu kalau udah kayak gitu. Iya kepikiran terus ya udah ik ambil aja tuh. Karena biasanya itu yang benar, Kak. Jadi, kalau ngilangin ragunya dari situ aja, Kak. Kayak gitu.
Oke. Oh, oke oke. Tapi ada nggak sih? Semacam kayak cara gitu, untuk latihan mempertajam insting, dan membuat keputusan berdasarkan insting itu. Ada nggak yang kamu tahu?
Kalau dari yang aku tahu ya, Kak, mungkin kayak lebih ke oh ini, ah, apa namanya, ketika kita melihat sesuatu ya, Kak. Misalnya nih ket contohnya aja tadi deh, eee, kita pakai contoh aku yang kalau misalnya mau ngambil, apa namanya, eee, pilihan koridor aja deh untuk balik, Kak. Nah, kita itu kan pasti ketika kita itu pilihan kita bener nih, Kak, ketika pilihan kita bener itu pasti kita udah langsung klik gitu kan, Kak, sama pilihan itu, Kak. Dan pasti, eee, berjalan dengan lancar karena ketika Kakak udah menemukan klik momen yang itu, berarti itu insting kita udah peka, Kak. Kita udah peka sama insting kita sendiri, Kak, kayak gitu.
Heeh. Heeh. Oke. Tapi kalau misalnya kayak berusaha latihan mendengarkan isi hati ada nggak yang semacam itu?
Kalau usaha latihan adalah menurut aku ya, Kak, kayak ya udah kayak di, apa ya, didengerin aja, Kak, isi hati Kak atau Kak di-journaling aja gitu loh, Kak. Coba untuk di-journaling kayak atau nggak di, eee, di-flashback-flashback aja nih, Kak. Kayak beberapa kali kita nggak mengikutin kata hati, beberapa kali kita ngikutin kata hati yang mana yang berhasil gitu loh, Kak. Kalau lebih banyak yang berhasilnya eh, yang nggak berhasil, kita ng nggak ngikutin kata hati itu lebih baik nggak berhasilnya. Oh berarti kita harus belajar untuk mengikuti kata hati, Kak, kayak gitu. Jadi lebih ke trial and error aja, Kak.
Heeh. Heeh. Oh, oke. Oke oke. Jadi, eee, kita catat gitu ya di jurnal gitu barangkali, eee, ketika kita dihadapkan beberapa pilihan, kita lihat tuh hasilnya gitu ya. Dari hasil tersebut baru kita bisa simpulkan, gitu barangkali ya?
Betul. Betul betul banget, Kak. Setuju, bener.
Oke oke. Nah, tapi begini, eee, terkadang kan seperti yang aku bahas tadi gitu ya, tips itu eh, tips, eee, insting itu kan, kadang-kadang nggak muncul gitu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul, gitu kan. Nah, gimana tuh, eee, untuk menghadapi insting yang susah muncul tuh? Apakah ada, eee, ininya, tricks-tricks apa, tricks ataupun tipsnya tuh?
Iya. <chuckles> Uh, bener lagi. <chuckles> Kalau untuk insting yang kadang nggak muncul itu ya Kak, ya udah, kita berarti, eee, mungkin insting kita lagi nggak bekerja kan, Kak. Mungkin tips dari aku, ya udah, kita lakuin aja apa yang menurut kita it kita pilih aja atau kita ikutin aja kata hati kita, Kak. Atau kayak ka menurut kita nih, "Oh, ini baik deh untuk diikutin," ya udah ikutin aja gitu loh Kak, kayak gitu. Dibanding kita nunggu insting dulu nih, kan ngabisin waktu ya Kak. Insting itu kan nggak bisa kita prediksi ya Kak, dia datengnya kapan kan, Kak. Jadi kayak, ketika kita lagi menurut kita nih ngelakukan hal yang bener nih tapi insting kita tuh belum ada jawaban atau mungkin belum ada tanda-tandanya nih, Kak. Ba me meskipun insting ini nih jelek atau buruk gitu Kak, ya udah kita lakuin aja dulu Kak, karena biasanya seiring berjalannya waktu aja Kak dia keluarnya, gitu loh Kak.
Oke. <chuckles> Benar benar. Heeh. Oke, tapi kamu setuju nggak misalnya dengan kondisi seperti ini, eee, bermeditasi gitu untuk mencapai ketenangan? Barangkali dengan ketenangan itu, bisa tuh didengarkan kata hati ataupun yang disebut dengan insting itu. Kamu setuju gak dengan, eee, apa namanya, keadaan seperti itu?
Kalau aku setuju sih Kak. Kayak, meditasi ini kan sebenarnya bikin kita tenang, jadi kita bisa berpikiran jernih kan, Kak. Jadinya kita bisa, apa ya Kak, eee, kita ngambil keputusan itu tuh nggak gegabah, Kak. Kadang kan kita kadang ngikutin kata otak aja gitu kan Kak, padahal kat kata hati kita tuh, eee, tidak me apa ya, tidak menyarankan itu kan, Kak. Nah, makanya menurut aku penting sih Kak, ketika kita meditasi itu. Jadi kayak, ketika meditasi pikiran kita tenang, jadi yang awalnya tuh kita bimbang mau pilih mau memilih sesuatu, ketika kita udah meditasi nih Kak, jadinya aman gitu loh Kak, ketika kita memilih sesuatu. Karena kan kita ketika mau menentukan atau memilih sesuatu yang baik atau benar itu ketika pikiran kita lagi jernih dan tenang, Kak. Kayak gitu.
Oke. Oh, oke oke. Heeh. Oh, iya iya, betul betul. Cuman ini ya, PR-nya itu adalah kebimbangan dan keraguan tadi itu ya?
<chuckles> Bener banget lagi Kak, kebimbangan dan keraguan itu.
Oke oke. Eee, tapi dari kamu sendiri nih, pernah nggak sih kamu itu selain tadi kan kasusnya salah ya mengikuti insting ya, tapi pernah nggak kamu punya pengalaman kamu bener nih mengikuti insting kamu? Kalau ada, boleh nggak diceritain?
<chuckles> Bene ya, ada Kak, ada ada banget. Jadi waktu itu kayak, aku waktu itu k eee, ceritanya aku lagi di lagi kerja di luar negeri kan Kak, waktu itu di Malaysia nih, konteksnya kerja. Terus habis itu kayak beberapa tahun kemudian aku tuh udah ada udah ada insting nih Kak, aku tuh kayak udah ngerasa kayaknya di kantor ini udah mulai toxic deh, gitu loh Kak. Bener-bener toxic segala macem gitu loh Kak, kayak bener-bener kayak dari lingkungannya udah nggak enak lagi, dari atasannya juga udah nggak enak lagi, gitu loh Kak. Jadi kayak, aku mikir, kayaknya ini, eee, apa namanya tapi aku tuh masih apa ya Kak, le apa, eee, me-reject itu Kak, denial Kak, tentang itu, kayak gitu loh Kak. Tapi tapi juga kayak
Oke. Oke, heeh, terus kamu bertahan gitu maksudnya di sana?
Nah, aku tuh bertahan Kak. Ada dari eee, pu ka a aku tuh awalnya tuh sadar di tahun 2022 Kak, terus aku tuh lebih ke me apa ya Kak, menye mengenyam mengenyampingkan itu, Kak. Jadinya aku mikir kayak, "Oh, kayanya ini cuman mungkin feeling nggak enak aja deh kayaknya." Ya udah, itu tuh sebenernya gara-gara awalnya tuh lebih ke gaji sih Kak, gaji aku gak naik tuh Kak, di 2022. Harusnya itu udah tanda nggak sih, Kak, sebenarnya kita harus keluar dari situ, karena aku udah 2 tahun kan di situ kan. Terus habis itu ya udah aku ngerasa kayak, "Oh, mungkin kayaknya kalau misalnya gue bagus nih kerjaan di tahun ini, mungkin di tahun depan bakal oke nih di 2024," kan Kak. Udahlah, bertahanlah aku. Iya, aku bertahanlah kan Kak, aku nggak ikut insting nih. Tapi abis itu tuh ternyata di 2024 Kak, nggak naik juga Kak. Akhirnya ya udah, insting aku udah kuat banget nih, "Ya udah, lo harus keluar dari sini." Gitu loh, Kak. Ya udah, jadi akhirnya aku ngikutin kata insting aku, Kak. Terus insting aku bilang kayak, eee, ya udah, kata hati aku bilang kayak, "Ini saatnya lu keluar, lu cari kerjaan sekarang secepat mungkin, ketika dapat langsung ambil dan kabur dari situ," Kak. Ya udah, akhirnya singkat cerita dapatlah aku kerjaan Kak, meskipun gajinya lebih kecil ya sih sebenarnya dari sini Kak, cuma lebih oke pengalaman sama jenjang karirnya Kak, sama apa, benefit benefit, keuntungan lainnya, Kak. Ya udah, aku ambil lah jadinya, Kak. Dan bener aja Kak, sampai sekarang, 2025 nih Kak, dari terakhir 2022 itu Kak, dari aku di sana nggak ada kenaikan gaji sama sekali, Kak.
Oke. Oke. Heeh. Be itu alasan yang kamu buat, gitu ya? Waduh. <chuckles> Oke. Oh, oke. Heeh. Ya ampun. Itu kamu tahu dari teman-teman kamu? Atau gimana?
Temenku iya, temenku masih ada di sana Kak. Temenku cerita kayak, mereka tuh bener-bener yang nggak ada kenaikan gaji sama sekali Kak, dari kantornya itu dari kantor aku yang lama itu. Jadi kayak, dia bilang, "Lu udah bener-bener bagus banget tuh, lu ngu ngikutin kata hati lu. Akhirnya lu memutuskan untuk keluar tuh udah bener banget di mending lu keluar cari opportunity lain, kesempatan lain dibanding lu di sini, terkungkung, gaji nggak naik, kerjaan makin banyak," gitu kata dia, "mending lu" karena kerjaan aku sekarang tuh lebih santai dan lebih apa ya Kak, lebih enak gitu Kak sekarang, budayanya, lingkungannya Kak, gitu.
Heeh. <chuckles> Oke, wah ternyata kamu berhasil ya, eee, memilih insting yang tepat gitu ya, dengan cara meninggalkan perusahaan kamu yang lama. <chuckles> Yang nggaknya yang tadi ya, ketika memilih jalur bus yang mana yang ingin kamu ambil begitu ya. <chuckles>
Iya, tapi ada juga ng yang nggak kan, Kak. <chuckles> <laughs> Betul sekali, Kak. <chuckles>
Tapi sekarang perusahaan yang lama itu masih beroperasi apa enggak sih?
Masih masih, Kak. Karena kan lumayan gede perusahaannya, Kak, masih beroperasi. Dan aku bingung kenapa temen aku tuh lebih ke masih bertahan, Kak, karena aku pernah tanya kan, Kak, kayak, "Kalian ngapain sih masih bertahan di sana?" Ya karena mereka nggak mau balik ke Indo, Kak, gitu.
Heeh. Oh gitu. Mungkin ada pertimbangan ya?
Kayak lebih ke arah mau kabur aja gitu loh, Kak.
Oh oke. Mungkin pertimbangan ini ya, eee, satu dua hal gitu ya, membuat mereka tidak ingin balik ke Indo. Oke oke. Nah, eee, as atas dasar insting kamu yang benar tadi, itu kamu mengalami, apa namanya, m perubahan kehidupan kan? Tapi kamu pernah nggak sih kayak merasa menyesal atau sekarang udah bertu bersyukur nih, kamu me mengikuti insting kamu yang terakhir tadi itu?
Bener. Setuju. Bener. Aku, ketika aku ngikut ambil keputusan, Kak, apalagi ini kan lebih ke bener ya, Kak, keputusannya ya, Kak. Aku nggak menyesal sama sekali, Kak. M meskipun gajinya yang nggak segede yang di sana ya, Kak, tapi aku merasa aku lebih hidup, aku lebih seneng, aku lebih enjoy, Kak, kerja di sini, Kak. Karena kan itu kan, Kak, yang kita cari kan, Kak, ketika kerja itu kan, Kak? Kayak gitu loh, Kak. Jadi makanya aku nggak menyesal sama sekali.
Oke. Oke, berarti Oke oke oke. Berarti kamu lebih mementingkan ketenangan pikiran gitu ya daripada ketenangan kantong, begitu ya?
<laughs> Bener lagi, Kak. <laughs>
<chuckles> Tapi ya wajar ya, seseorang itu ada masanya ingin, eee, tenang dan tidak, apa, tertekan dalam pekerjaannya. Dan itu sudah berhasil kamu dapatkan. Oke deh kalau gitu, wah makasih banyak nih atas obrolannya. Jujur aku senang banget bisa bahas banyak hal nih dari tadi dengan kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan.
Setuju. Setuju banget, Kak. <laughs> Oke, Kak. Aman, aman banget, Kak. Makasih juga ya, Kak, udah dengerin ya. Bye-bye Kak, sampai jumpa.
Oke. Ya, sampai jumpa.